آه جدًا، يعني أنا عايزة أقول لك إن في آخر كام سنة، آآ الفصول ما بقتش اللي إحنا متعوّدين عليها، يعني اللي هو ال الصيف بييجي مثلًا في من شهر 6 لأ، الصيف بقى ممكن يبتدي مثلًا من الربيع، آآ آه، يعني أ ال آه جدًا، آه، يعني باحس إن موجات ال الحر بقت بتخش بسرعة أوي، عارف اللي هو إيه، كانوا دايمًا <chuckles> يقولوا لنا كده وإحنا في المدرسة، إن مصر جوّها معتدل صيفًا ممطر شتاءً، ما بقاش ده موجود خالص. <chuckles>
ياه! يعني الصيف يبدأ من الربيع؟ طب دي تيجي إزاي؟ دفئ ممطر شتاءً والكلام بتاع المدارس الجميل ده آه، <chuckles> ما بقاش موجود، <chuckles> طب إيه اللي غيّره يعني؟ ما إحنا قولي لي إيه اللي غيّر ال آه.
إمم، بُصّ، م قُل لي، بُصّ أنا حاسّة إن اللي غيّره فعلًا التغيرات البيئية اللي حوالينا، آمم آآ إن بقى في مثلًا تلوث كتيرّ، آمم الحاجات البيئية دايمًا باسمع حوار خرم الأوزون بقى و وده ممكن يكون اللي حصل ده، بس هو بيأثّر إزاي على حياتي، ده بيبهدلني حرفيًا. <chuckles>
آه، آه، مفهوم. <clears throat> إمم. <laughs> بيبهدلِك! معقولة؟! طيب إزاي بيبهدلِك بقى التغيير ده؟
آه.